Да, понимаю тебя прекрасно. Ты говоришь больше об отдыхе таком вот, спокойном отдыхе в тишине, ничего не делая, ни ни ни о чём недуманья, да. То есть просто полежать в ванной, посмотреть сериал, просто выпить чашку чая, опять же, ни о чём не думая, и так далее. Вот ты, кстати, упомянула хорошую вещь. У тебя спорт 3 раза в неделю по расписанию.
Да.
А можешь ли ты также организовать вот именно себе отдых, как, знаешь, чтобы это было по плану организовано, как и твой спорт? Вообще, как тебя поддерживают, вот, кем ты живёшь, твоя семья?
А, слушай, ну, семья моя меня поддерживает, да. Знаешь, я вот спорта добавила, да, в такое время, когда ребёнок в школе, и, как бы, там, знаешь, я не должна просить никого с ним посидеть, да. М, вот. И, знаешь, ты права, что нужно организовать заранее, отдых свой запланировать вообще, в принципе, как всё остальное я планирую. Потому что спорт же я планирую, там, поход в магазин, в супермаркет, там, заказ продуктов я тоже, по сути, планирую. Поэтому идея хорошая. Я подумаю вообще, в какой день это сделать и в какое время. Знаешь, может быть, даже вот в понедельник, среду и пятницу я хожу на спорт, а, допустим, вторник, четверг я буду с чистой совестью, там, или смотреть фильм, или принимать ванную со свечами, потому что вот эти 5 часов у меня есть днём, а, и, но надо, конечно, и поработать в это время, да. Но вот запланировать 1-2 часа на свой релакс м можно и нужно. Вот, ты права. Вот, нужно это, да, действительно, добавить в график и вот чётко ему следовать. Почему нет?
Это отлично. Так. Да, да. Так. Ага.